Ah, ouais, bah, moi, j'adore, hein. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est comme si, heu, tu, mmh, en en fait, la créativité, moi, je la vois comme un comme si on avait un chaudron dans notre cerveau, au fait et tout ce qu'on va, heu, tout ce qu'on va, heu, consommer, entre guillemets, bon, j'aime pas trop le mot mais heu ingurgiter, voilà, <chuckles> en termes, heu, artistiques que ça soit, heu, ouais, des peintures, heu, de la musique, heu, qu'importe, heu, le truc. Tout ce qu'on va ingurgiter, ça va nourrir ce chaudron-là de dans notre tête
Mouais. Mmh mh. D'accord.
et heu, il va en sortir quelque chose, quoi et donc ça, c'est le processus créatif, heu, bon, heu, schématisé, hein, bien sûr mais voilà, ça te donne l'idée et en fait, j'ai l'impression que de faire ce pont, c'est comme si tu la phase, heu, chaudron où ça bouillonne où il se passe plein de trucs, bah, en fait, tu la zappes un peu et c'est comme si tu allais directement, heu, en fait, tu as tu as, mmh, c'est comme si tu faisais, heu, le passa au lieu de d'être dans un fou dans un chaudron où ça mijote, en fait, tu fais, heu, un tac tac à la poêle, tu vois? <laughs> Tu vois ce que je veux dire? <chuckles>
Ouais. D'accord. Oui, voilà, oui, mais finalement, est-ce que tu trouves pas est-ce que tu vois pas un un énorme parallèle entre, heu le cumul de tous tes arts créatifs, et la cuisine, un petit peu? Puisque c moi, je je pense qu'il y a un parallèle, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que c'est il faut jauger, et doser de de tout, non? Comment tu fais?
Mmh. Ah, oui, complètement. Ah, oui, oui. Ah, non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, la cuisine, je trouve que c'est un truc créatif, hyper moi, dans ma vie, heu, je bah, l en vrai, la cuisine et la musique, je pense que c'est alors, peut-être pas à égalité, je sais pas. Peut-être, mais ouais, ouais, la cuisine, il y a un côté créatif énorme, hein, enfin, c'est un art aussi, hein?
Ouais, tu as des sensations, et tu as des des inspirations que tu arrives à faire, bah, le pont, par exemple, peut-être entre la cuisine et tes arts créatifs?
Alors, ça, par contre, j'avoue, je sais pas. La musique, oui, parce que la musique, heu heu, tu vois? Bah, j'écoute de la musique quand je cuisine, hein, enfin, je veux dire, c'est <chuckles>
Ouais. Ça a quel impact sur, heu je suis curieux de savoir, ça a quel impact sur toi, la la musique? Parce qu'en fonction du style que tu écoutes, est-ce que ça change, heu, comment tu cuisines, les inspirations que tu as?
c'est obligé. Ouais. Bah, je pense que je vais être dans un flow, tu vois? Je sais pas si tu vois? Le ce que c'est le concept du flow. C'est quand vraiment tu es dans un eh, tu es tu es vraiment dans l'énergie du truc et je pense que la musique, ça te, mmh, bah, ça te met dans le flow, en fait. Quand tu es dans, heu, dans le rythme et tout, que tu es dans un, mmh, un que tu es que tu es complètement embarquée par la mélodie, bah, du coup tu as l'impression d'ê d'être sur l'autoroute du kiff, à faire ta cuisine et du coup, tout est fluide et heu, c'est comme si, ben, ouais, tout était prédestiné, que tu avais juste à suivre ton ton ton ton ton élan, en fait.
Oui. Ah, oui, oui, vr totalement. Ouais. Ouais, c'est compliqué de s'arrêter, après, quoi. <chuckles>
Comment?